Und dann konntest du auch wieder schlafen, als dann Ruhe war sozusagen? Okay, dann ging es wieder besser. Und, ähm, gerade wenn du sagst, ich habe abend einfach so viel Sorgen, gerade nicht nur irgendwie die Schule und dann der Ex-Mann und dann mit dem Auto. Vielleicht wäre es auch 'ne Möglichkeit, sich vielleicht da abends mal einfach 'n kleines Buch zu nehmen und wie so 'ne Art Tagebuch zu schreiben, was einen heute besonders belastet hat, um einfach diese ganzen Gedanken in dem Moment dann vielleicht mal loszulassen, äh, dass die dann aus deinem Kopf vielleicht so raus sind.
Ja, dann ging es wieder, Gott sei Dank, ja. Mhm. Ja, das ist auch 'ne schöne Idee s das Aufschreiben. Also, äh, ich weiß nicht, du kennst ja bestimmt Tim Bendzko, der hat auch so 'ne Art, ähm, der macht das auch so. Der schreibt „wenn er sauer ist oder ihn irgendwas belastet, schreibt er 'ne E-Mail“, hat er gesagt. Und dann, äh, schickt er die E-Mail aber sozusagen n nicht nicht wirklich ab oder an 'ne Adresse, die es nicht gibt oder sozusagen. Also, das oder er löscht sie danach einfach wieder. Aber dann ist es wie abgeschickt und abgehakt. Er hat se jetzt seine Meinung gesagt. Er hat ist jetzt seinen Frust los geworden und dann löscht er das wieder. Und das ist tatsächlich auch 'ne tolle Sache. Also, so was Ähnliches habe ich auch schon mal ausprobiert und das hilft auch.
Mhm. Mhm. Mhm. Oh. Ja, s so einfach die Sorgen mal von der Seele zu schreiben in dem Moment. Ähm. Oder du schickst es an dich selber, um das vielleicht nachher noch mal zu reflektieren. Ähm, genau, oder ja.
Genau. Oh, das lieber nicht, sonst sonst wurmt es nur wieder im Kopf rum. <laughs> Loswerden ist 'ne gute Idee. So, genau, abhaken, loswerden. Voll
Mhm. Ja genau, dass du das manchmal rauslässt. Mhm. Ja gen die Sorgen einfach loslassen, weil gerade nachts um 12:00, wenn du im Bett liegst, dann kannst du ja eh in dem Moment auch nichts dran ändern. Das Auto, wenn es kaputt geht, geht es kaputt. Das ist ja in dem Moment ist es ja kannst du ja eh nichts tun. Du brauchst es ja auch gerade nicht.
Genau. Genau. Ja richtig, genau. Da Ja das hast du schön gesagt, genau. Also, genau, dieses das das ist echt 'n guter Punkt. Ja, Mensch, also, danke. Du hast mir so tolle Tipps gegeben. Ich werde die alle umsetzen und, äh, ja, danke dir. Das war sehr lieb.
Mhm. Ja, das freu ja, dass ich dir da helfen konnte und ich hoffe, da war wirklich was dabei, was du vielleicht heute Abend gleich mal ausprobieren kannst und dass du wirklich heute Abend dann, äh, mal gut in den Schlaf kommst.